Então, assim, queria se você na verdade desabafar, e também se você quiser, e sinta à vontade pra me dar dica, né. <laughs> Porque eu tenho um pouco de dificuldade, né, pra pra desenvolver conversas, conver eh, bater papo, me enturmar, em festas.
Uhum, sim. Ah, aham.
Uhum. Assim, pra contextualizar a coisa, eu atualmente moro na Itália, nasci no Brasil. E no Brasil a gente tem uma mentalidade muito impositiva, né, e tem uma como se fosse uma coisa assim, de que: "Ah, quando a pessoa pergunta se você tá bem, eh, como é que vai, você diz que está bem, porque se você diz que está ruim, piora, né. Você atrai mais coisa ruim". <laughs>
Uhum. Aham. Aham. Ca pesa o clima, fica pesado.
Exatamente. E assim, por exemplo, aqui na Itália, é completamente ao contrário. Eles não têm nenhum problema de dizer às vezes você encontra a pessoa na rua, na fila do pão, e diz assim: "E aí fulana, como que você está?". "Péssimo." As pessoas dizem. <laughs>
Aham. Ah! Aham. E vem todo o drama junto. Uau.
Sim, e aí você fica sem saber: "Poxa, e aí, eh, que que eu faço, né, eu pergunto o que que aconteceu?". E aí, o que que acontece, você pergunta o que que houve, e aí a pessoa te olha com aquela cara, como se você estivesse sendo muito invasivo. <laughs> Aham!
Ah. Ah, é bem é o contrário, então, do Brasil mesmo. Uau. Uhum.
É, completamente ao contrário. Então assim, a mesma coisa em outras situações de festas, jantares de jantares de amigos, sabe. E, hum, e e
Uhum. E e me fala uma coisa, assim, só pra eu entender melhor, aí você socializa mais com brasileiros, assim, você tem grupo só de brasileiros, ou com estrangeiros, ou ou misturado, como que é mais?
Assim, onde eu moro, por ser, acho que provavelmente, uma região muito fria e, assim, acho que não atrai muito brasileiro, <laughs> quem vem Uhum. E, se tem, fica cada um muito intocado, né, na sua casa, porque ninguém vai sair, não tem vontade, né? Quando tem muito frio, as pessoas ficam mais um pouquinho reclusas, ou as amizades que fazem, assim, alguém vai numa academia, ou grupo de trabalho, ou alguém que conhece através de pessoas, assim, né, através de um companheiro, né. E, assim, eu re eu não Eu, na verdade, de amiga brasileira aqui, eu só tenho uma, e que ela, quando tá esse período do frio, ela se esconde também, <laughs> fica, né, na toca.
Hum. Ah não tem muito aí? É. Aham. Uhum. Sim. Uhum. <laughs> E e você acha, por exemplo, então você te eh, quando vai em festas aí, tem bastante estrangeiro então, né?
99% é é italiano.
Ah, e me fala uma coisa. Você acha que essa dificuldade de socializar é por conta da cultura ou isso que você já observou que tem coisa diferente? Porque, por ou ou já é de você assim, com o ser humano no geral? Em Brasi no Brasil você socializava melhor?
Uhum. Nossa, é isso, né. Porque no Brasil, eu era tipo, a alma da festa. "Vai, não, você tem que ir, porque senão vai ser um tédio". <laughs>
Ah. Ah, então você não era tímida no Brasil, não ficava deslocado nas festas, não?
Não. Não, não, não, não, agora eh, assim, é como se eu tivesse, eh, virado a outra face do que eu era antes, mas por esse motivo que eu te falei. Eh
Ah. Ah. E aí é por conta da cultura mesmo.
Isso, é muita negatividade, e eu sou uma pessoa, né, que eu ainda não não atingi esse nível de consciência e a evolução espiritual <laughs> de não ser tanto esponja, e ser mais filtro. E eu
Entendi. Ah. De não absorver, hã, coisa ruim, negatividade. Você continua sendo uma pessoa positiva. Aham.
É, né, porque mais. Isso, e aí acaba assim, é como se jogassem um balde de água fria na gente, né, porque 1º ano tudo bem, a gente sabe driblar. No 2º, a gente mantém a carga da positividade, ali, ainda alta. Aí vão passando os anos, e o homem é fruto do meio, né. Então a a o a gente tá sempre com pessoas, assim, o tempo inteiro, acaba que um pouquinho te apaga.
Ah, entendi. Aham. Uhum. Aham. Hã. En entendi.
E, então assim, eu parei, né, de de de me interessar, na verdade, por conversar e puxar conversa com as pessoas nos lugares, nas festas, nas reuniões de amigos, por esse motivo. É sempre muita negativa, então se alguém vem falar comigo, eu tô ali, super social, mas eu ir, eh, procurar e conversa, não. Por esse <chuckles> motivo que eu te falei. <laughs>
Entendi. Uhum. Entendi. Faz muito sentido, ficou muito claro. E me fala uma coisa, eh, você precisa ir pra festas, assim? É é é do tipo ou é opcional, assim. Porque eu dependendo, se você fala assim: "Não, eu preciso. De uma festa, sei lá, da empresa, do eu preciso ir, de qualquer jeito", aí eu tenho dicas específicas pra isso. Mas me fala ou ou é mais opcional, assim, como que é?
Olha eu hum. Uhum. Uhum. Olha, eh, eu tenho evitado o máximo que eu posso. Só que, eh, não dá pra viver, né, isolados do mundo, rejeitando tudo. Então assim, na verdade a atualmente, o meu drama maior re realmente assim, o os amigos de do meu parceiro.
Ah, que são aham.
Porque são italianos ele é italiano. <laughs> E hã. Então assim. Dá pra dizer não um fim de semana, 2, 3 mas, u u uma hora você tem que aceitar, né. Só que esse povo
Ah! Aham. <laughs> Não, então você tem que ir. Sim. Eu entendo.
É, eu não posso dizer sempre: "Não, não vou, vai sozinho. Eu não vou, vai sozinho." Então assim. Hum, eu tenho que tá né. Não dá. <laughs>
Uhum. Sim. É, na Então. Aí a dica pra você é. Eh, já que tem que ir que é importante ir você tem toda a razão. Não dá realmente pra ficar isolada, não dá pra não participar em algum momento e principalmente, porque você gostava de festa no Brasil. Você não tinha problema com isso, né. Você é uma pessoa animada. Então.
Uhum. Exato. Eu gosto de gente, não é? <laughs>
É. E fora que deve ter comida maravilhosa nessas festas, né. Deve
Ah, é a única coisa que salva, né. Aquele que contrasta a negatividade dos outros. <laughs>
<laughs> Ainda bem, né. Que tem bastante massa e vinho bom. Eh, mas, então. Co a dica que eu daria pra você é o seguint vamos pe pensar bem no cenário mesmo. Então você já foi pra festa
Uhum. Com certeza. E sim. Me dê me dá uma luz. <laughs>
<laughs> Você já foi pra festa, tal. Pensar já sair pensando numa coisa boa. "O que que vai ser legal lá?" Você já sabe que a comida é boa. Porque sempre vai ser. É impossível festa italiana ruim. <laughs> Então já é uma coisa legal, já, né. Você vai comer legal, tal. Se você tiver que puxar a assunto com alguém ou tiver aquele grupinho o pessoal parlando lalala lalala você busca um assunto que não e não traga negatividade, porque deve ter. Por exemplo, sei lá, música. Eh, hã, coisas que não tragam negatividade, como drama pessoal, política, religião, futebol, sei lá.
Uhum. Eu vou só vou pela comida. <laughs> E Uhum. Sim, é, eles adoram falar de política aqui. Nossa! Total.
E se a Itália vai mal na Copa do Mundo, não falar de futebol de forma alguma. <laughs> Então assim hã. Pro procure assuntos que não vão trazer drama, sabe. Então aí vai d vai da sua criatividade mesmo, de procurar assunto que não traga drama ou que traga uma coisa legal sei lá. Aí vocês estão comendo. Aí você comenta sobre alguma coisa do Brasil que seja legal e positiva, por exemplo: "Ah, no Brasil a gente come isso aqui" ou "no Brasil"
<laughs> Não, não. Deus me livre. Tô fora. <laughs> Sim. Tentar diminuir, né, no caso, assim a margem da conversa se inclinar ali, se desviar para o outro lado da da negatividade, né. Tipo, ficar falando de doença.
Isso! Porque, por exemplo. Sei lá. Vocês estão falando sobre lasanha. N não é possível que alguém fique negativo falando sobre lasanha, sabe?
Uhum. <laughs> Vai começar a falar, né: "Ai, nossa, mas eu tenho intolerância a glúten. Não, eu fico péssimo, fui pro hospital assim com a lasanha." <laughs>
Ah, não! <laughs> Ah, meu Deus será? <laughs> Mas em
Não sei, mas eu vo tenho que tentar, né. Eh, sim. Vale tentar. <laughs>
É! Então assim quando você tiver o a data mesmo que você sabe que tem que ir, então tenta tirar toda, eh, a posit o que, eh, tem de positivo. Então talvez você se arrumar, escolher uma roupa pra ir já é uma coisa legal, a preparação pra festa, né. Aí pensar na comida o que vai ser legal. E você faça uma lista mesmo de assuntos que você acha que vai dar certo. Sabe.
Ah! Tipo uhum. Sim.
Pra tentar. Se você realmente faz uma playlist na sua cabeça de assuntos. <laughs> E
<laughs> Tem que fazer um script, né.
É, exatamente. Um script. Você põe lá, sei lá, música coisa que que se que que não que é impossível que alguém derrube o clima com aquele assunto. Não é possível. Só se forem muito negativos. <laughs>
Não, não. Verda É. E se for assim, um assunto ou outro negativo, a gente dá até pé, porque a vida não são só flores. OK. Mas pelo menos, assim. Dá pra dar uma m uma peneirada, né. <laughs>
Exato. Sim. É! Você joga um temperinho ali, pra animar, sabe. Pra pra dessa forma ou então você identifique pessoas. Sei lá, se seu marido tem um grupo de amigos, tal. Quem que é a pessoa mais legal ali? Vai se aproximar de quem é legal e se afastar de quem não é legal. Sabe.
Uhum. Sim. Sim, sempre tem. Ai, verdade. É verdade. Nossa, que super ideia. O a eu gostei dessa questão de de puxar assunto, né. De ter o.
Sei lá É. Você dá nota pra cada um, assim. Sei lá. Aquela tia que tá ranzinza, de mau humor com a vida, tá amargada, você já va dá um oi e vai pra lá, sabe. E, de repente tem, sei lá. Aquele sobrinho, assim, animadinho tal, que gosta de umas piada aí vai l vai lá nele. Então dá identifica as pessoas pra se aproximar de quem tem mais a ver com você. O porque deve ter, né. Então as pessoas não pode ser todo mundo com a cara murcha. <laughs>
<laughs> Sim. Sim, sim. Sim! Verdade. Sim, sim. Tem tem tem os m tem menos pior, sim. <laughs>
<laughs> Isso! E fo e foca na comida também. Se a se o clima pesar, você: "Ai, posso ir no banheiro?" Sai do ambi do da conver do da rodinha ali se começar a ficar ruim pra você, e aí vai no banheiro, retoca uma maquiagem, vai comer um tiramisu, dá uma uma perdido ali na festa. Mas
Uhum. <chuckles> Dá um perdido. É verdade. <laughs>
É! Mas dá um jeito de equilibrar. Porque dessa forma você não fica com a visão tão negativa sobre socializar com eles e mas também tira um proveito também, né, das coisas boas.
Sim. É. Até porque, assim. A coisa boa da vida, né, do mundo, na verdade é que as pessoas não são todas iguais. Então, realmente, assim, aqui as minhas relações não são feitas só de pessoas negativas, claramente. E aqueles que os poucos amigos mesmo que que eu tenho aqui, são pessoas muito pa muito parecidas comigo, né. Mesmo sendo italianos.
Exato! Uhum. Ah, na Aham.
E, então assim. Se eu achei eles justamente, né, em outros grupos e v vão existir outras pessoas também. E se não tiverem, pelo menos naquele grupo que eu frequento, vou fazer isso. Vou vou aprender a me esquivar mais, né. <laughs>
É, começou a ficar chato, você sai e dá uma quebradinha ali no assu você não está obrigada a ficar socializando com quem tá negativo. Não tem nada a ver com você, sabe. Mas acho que dessa forma você equilibra também pra pra frequentar, às vezes não deixar de sair, às vezes e ver os aspectos positivos e ir ir discriminando as pessoas, assim, eh, no sentido de diferenciando as pessoas, sabe. Acho que isso pode fazer sentido. <laughs>
Uhum. Sim. É verdade. Com certeza. Acho que é a coisa, na verdade mais sensata, né, a fazer. <laughs> Eu vou eu vou colocar isso em prática.
Uhum. E aí aproveita a a parte boa da comida e da das bebidas. <laughs>
Aham, é verdade. Porque assim, é é a garantia que tem. Que é que o assim. Pode acontecer tudo as pessoas podem ser péssimas, a música pode ser péssima, mas assi uma garantia tem, que a comida vai ser boa. <laughs>
Isso. <laughs> Ah, com certeza! Te eu não tenho a menor dúvida disso. <laughs>
Sim. Olha, muito obrigada, tá, por essa por essa dica e por essa injeção de positividade.
Que bom! Que você tenha sucesso nas suas festas por aí. <laughs>
Obrigada. Até a próxima.
Até. Tchau, tchau.